Mh, mh, mh, sì, mh, sì, sì, sì.
Il che è molto, molto, molto triste. Poi specialmente, tipo penso alle grandi città, tipo cinesi che ho visto certe foto, mamma mia, quella è veramente la depressione
No, quelle fanno venire veramente sì, anche perché sono così stracolm sono stracolme proprio, ti danno l'idea delle della gente proprio anche come vivono, lei loro mhmm, <tsk> e le i loro quartieri sono stracolmi di di palazzi e mini appartamenti attaccati, ehm, a schiera mh, mh, mh, mh, sì. Sì, sì, sì, sì.
Una depressione assurda. Eh, sì. Eh, sì. Mh-mh. Eh sì, topi. Topi. Tipo anche le grandi città, quelle, ehm uhm, quelle indiane, là ve là veramente è 30 volte peggio, ma anche perché vabbè se parla den paese super povero, quindi non è che però lì assurdo, assurdo. Però, ecco per esempio anche lì ce stanno ovviamente parti ricche e con tutto che cioè loro riusciti a mantenere un po' le tradizioni anche ne nelle nelle nelle loro parti ricche.
Fa veramente impressione. Mh-mh. Eh, sì. Sì. Mh-mh. Sì, sì.
Se se vede che stai che stai in India, se vede proprio. Il che è molto bello.
Ma forse, ehm, la la cosa s la cosa strana è che in qualche modo i Paesi più poveri riescono a mantenere meglio le tradizioni, le le cul la cultura, la specificità, mhmm, per una serie di ragioni.
Eh sì, mh, sì, sì, forse perché non hanno la la distrazione del materiale, secondo me. Non hanno quella distrazione. Invece noi che abbiamo le abbiamo la possibilità de cambià telefono 1 volta ogni due anni, abbiamo la possibilità de fa ta tante cose, tutte quante a livello materiale, della tradizione no non ce importa, anzi a noi ci interessa di più appunto che avanziamo, ci interessa, perché più avanziamo e più si creano maniere e modi per stare sempre più comodi in qualche maniera.
Mh-mh. Sì, può darsi. Mh. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì, eh sì, non per niente nelle grandi città che cosa trovi? Trovi magari centri commerciali tutti fatti con lo stampino, tutte le catene, no, ehm, tutti i franchising, e quindi sì, mhmm, appunto c'è tanta omologazione.
Quindi ce ci interessa. Mh-mh. Ah, sì. Mh-mh. Eh, sì. Sì. Cosa che anche quello, per esempio, crea familiarità e comfort, perché magari uno preferisce comprare da, che ne so, da Zara, pure se sta dall'altra parte del mondo, ma se vedi Zara e devi comprà qualcosa, già hai comprato da Zara in passato ar paese tuo, vai lì e appunto sai che cosa aspettarti, invece magari da un negozio lì locale, che magari c'ha gli stessi pantaloni uguali identici, tu lo compri da Zara, perché sai che cosa aspettarti, quindi è sempre 'sta ricerca del del comfort e della familiarità, no?
Ehm Sì. Mh-mh. Sa cosa aspettarsi Mh-mh. Mh-mh. <chuckles>